Hi, ähm, du ich wollte da mit dir über was s sprechen, und zwar, ähm, ja, habe ich irgend habe bin ich oft, äh, so in ’nem Zustand der Selbstkritik, sage ich mal. Ähm bin da, ja, auch recht streng mit mir selbst, habe ich so das Gefühl, habe da so 'n inneren Kritiker, der irgendwie nicht ja, nicht, äh, leise wird. Ähm. Also, so zum Hintergrund, ich bin noch Student, ähm, bin aber jetzt auch schon 27. Äh, ich studiere Jura, also, es ist zwar schon ’n dementsprechend langes, äh, aufwendiges Studium, aber ja, wenn ich dann ehrlich mit mir selber bin, ähm, hätte ich auch schon durchaus schneller fertig sein können. Ähm. Ja, und irgendwie, ähm ja, verfalle ich dann oft so schnell in in Selbstkritik, dass ich da, äh, sage: „Ja, das hätte aber alles irgendwie besser klappen können“, oder, ähm: „Das hättest du aber anders machen müssen“, und so. Und ich merke selber, dass mich das irgendwie lähmt darin, jetzt produktiv auch weiterzumachen, also, ähm, ja, es ist selten hilfreich, habe ich das Gefühl.
Ja, also, erstmal vielen lieben Dank, dass du dich, äh, mir so öffnest und deine Situation erzählst. Ich glaube, das ist auch 'n sehr persönliches Thema. Gerade das eigene Studium, das ja zumeist einem sehr viel bedeutet und, ähm, auch sehr viel Fleiß und Arbeit und Zeit dahinter steckt. Und, ähm, ich hätte vorab, äh, tatsächlich noch erstmal 'ne Frage, und zwar, wann also, in welchen Situationen tritt das denn am meisten auf? Also, wann hast du das Gefühl: „Okay, die innere Stimme, der innere Kritiker wird irgendwie so besonders laut?“ Also, du sagst ja, du, ähm, es lähmt dich manchmal, wenn du dir denkst: „Okay, ich hätte jetzt auch 'n bisschen kürzer studieren können.“ Aber gibt's denn konkrete Situationen, in denen das so richtig stark wird?
Mhm. Hm. Das ist 'ne sehr gute Frage. Ist irgendwie schwer zu sagen. Ähm, ja, irgendwie, das merke ich dann am ehesten, wenn ich irgendwie selber so darüber nachdenke, über meine meine Zukunft, beziehungsweise selber irgendwie darauf angesprochen werde vielleicht so, äh, wie das Studium läuft oder was ich mir überlegt habe fürs fürs Berufsleben danach und so, dass ich da dann ja auch immer selber merke: „Boah, ja, irgendwie also, mir ist die Frage schon unangenehm, weil man sie halt auch einfach so oft schon gehört hat." Ähm, dann also, dann kommt es öfter und, ähm
Mhm. Ja.
ja, irgendwie manchmal merke ich das dann, wenn ich mich irgendwie so mit meinem Freundeskreis so vergleiche oder so, was natürlich auch immer ja, also, sollte man halt nicht machen, weil jeder hat ja irgendwo sein sein eigenes Tempo, ne, seinen eigenen Lebensweg. Aber, ha, es ist halt so, dass in meinem Freundeskreis nun mal die meisten jetzt, äh, fest im Berufsleben stehen, teilweise natürlich schon schon lange, wenn sie gar nicht studiert haben. Und, äh, ja, ich stehe da irgendwie dann so 'n bisschen daneben, so immer noch, äh, im Studium. Immer noch, äh, ja, was das Finanzielle angeht, auch nicht vollständig unabhängig und das, ja, nagt dann schon an mir in den Situationen, ja.
Ja, okay, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, gerade wenn du auch sagst: „Hey, ähm, der Vergleich ist das, was dich oftmals runterzieht und, äh, was die sage ich mal, die Kritikerstimme, die nochmal lauter werden lässt. Ich glaube, das ist auch wirklich vollkommen nachvollziehbar und normal. Ich denke, grade der Vergleich ist das, womit, äh, ganz viele Menschen, ähm, kämpfen, und zwar auch in allen Aspekten ihres Lebens. Ich denke auch, dass, ähm, man da einfach sich, sage ich mal, innerlich manchmal die Kandare nehmen muss und so wie du es auch gesagt hast: „Hey, jeder hat sein Tempo, jeder hat seine sage ich mal, seine eigenen Stolpersteine und, ähm, niemand hat das Leben verlebt, das du gelebt hast.“ Und, äh, andersrum genauso. Man weiß ja auch nie: „Okay, was ist denn passiert? Was was waren die Gründe, warum du jetzt praktisch auch etwas länger studiert hast und", was ja sowieso an sich überhaupt gar kein Thema ist. Ähm, aber klar, also, Jura ist ja auch bekanntermaßen ein sehr langwieriges, anstrengendes und, äh, sehr forderndes Studium. Und, ähm, gerade in dieser Hinsicht, äh, kann man sich dann schon mal auf die Schultern klopfen und sagen: „Hey, also, auf der anderen Seite bist du immer noch dabei. Du ziehst das immer noch durch.“ Und, äh, ich, ähm ich, äh, bin mir sicher, dass es, äh, vielen genauso geht wie dir. Hast du denn jemanden praktisch, der mit dem du darüber reden kannst? Also, wenn's mal so richtig, äh, deftig wird mit der inneren Stimme und du sagst: „Okay, also, manchmal, boah, da da wird das so stark, da fühle ich mich echt überfordert mit.” Redest du da mit jemandem drüber oder machst du das meistens mit dir selber aus?
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Hm, unterschiedlich, würde ich sagen. Also, es kommt, sage ich mal, auf die, äh, Intensität an, in äh, in der ich das irgendwie dann in dem Moment so fühle. Also, manchmal mache ich's mit mir selber aus, aber, äh, ich kann da schon auch mit wem drüber sprechen. Also, ich kann mit meiner Freundin auf jeden Fall darüber sprechen und, äh, ja, wenn ji wenn ich wollte, könnte ich da auch auf jeden Fall mit meinen Freunden auch darüber sprechen. Das ist ja auch so, dass meine Freunde jetzt nicht so sind und einem das irgendwie selber immer vor Augen führen, so von wegen, äh, man hängt hinterher oder so, also, so ist es halt gar nicht. Das ist halt wirklich was, was irgendwie hauptsächlich von mir aus also von mir aus kommt so. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also dieser so Vergleich ist wirklich eigentlich das toxischs toxischste, was geht so also, das ist, äh ja, hat eigentlich noch nie gut getan, wahrscheinlich, sich irgendwie selber zu vergleichen. Da das das führt ja irgendwie immer zu, dass man sich selber nicht besser fühlt, so, <chuckles> ähm. Ja, und du hast halt du hast ja auch schon gesagt also, es hatte durchaus auch bei mir Gründe so, äh, warum das Studium lange gedauert hat, also, ähm, natürlich verschiedenster Art. Also ich m muss schon auch zugeben, dass ich natürlich das Studentenleben schon auch, äh, genossen habe in 'ner gewissen Form. Aber, ähm, ja, es kam eben auch ansonsten viel dazu, so mit, äh, Corona und, äh, da kam ich eben gar nicht mit zurecht, so mit diesen Online-Vorlesungen auch und so. Ähm, und ich hatte dann auch selber Corona, und zwar auch relativ stark. Also da war ich, äh, ja, erstmal einen Monat selber krank wirklich, und dann hatte ich nochmal irgendwie 4 Monate lang Long Covid, also es war, äh, ja, nicht schön. Und da ist man dementsprechend auch zu nichts gekommen eigentlich in der Zeit. Insofern, ja, es es gibt auf jeden Fall gute Gründe dafür. Und ich bin ja jetzt auch noch nicht 40 und noch Student so. Also es ist halt eigentlich hält sich's ja noch im Rahmen. Aber es ist irgendwie ja, man ist sich da irgendwie immer selber der der schärfste Kritiker und, äh, es ja, es es rührt wahrscheinlich wirklich einfach nach dem also von dem Wunsch her, dass man endlich fertig wird, endlich selber im ins Berufsleben kommt und, äh, ja, da auch finanziell dann unabhängig ist, ne?
Ja, super, ja. Ja. Ja, verständlich. Ja. Absolut. Oh, mhm, verstehe. Ja. Ich meine, der Aspekt, äh, mit dem Finanziellen, ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar. Jeder möchte irgendwann, sage ich mal, äh, loslassen können und einfach auf eigenen Beinen stehen und, äh, das wird dir auch nicht weglaufen. Und wenn du jetzt einfach die Zeit noch gebraucht hast oder noch brauchst, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich kann mir vorstellen 'n Tipp vielleicht von meiner Seite, wenn der Kritiker nochmal so richtig heftig wird und du merkst, Oh, okay, der Vergleich, der tut mir richtig äh, also tut dir nicht gut. Vielleicht brauchst du in den Situationen einfach mal einen Perspektivwechsel. Also, jetzt mal an konkreten Beispiel bei dir. Wenn du sagst, okay, du bist jetzt 27. Du hast jetzt schon länger studiert. Alle anderen sind jetzt schon im Berufsleben und so weiter und so fort. Dann kannst du dir ja vielleicht mal klarmachen, dass, äh, sobald du im Berufsleben bist dass du da ewig arbeiten wirst. Und zwar wirklich viele Jahrzehnte vermutlich außer du, äh, gehst, äh, ganz früh in die Rente, wovon ich jetzt mal, ähm, nicht ausgehe. Und wenn dem wenn dem so ist, dann kannst du zurückblicken. Stell dir vor, du bist jetzt 80 Jahre alt und hast jetzt einige Jahrzehnte gearbeitet. Ob du da jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre länger studiert hast als der Otto Normalverbraucher vielleicht oder die Leute, die in deinem Umfeld sind, ist ja am Ende auch total wumpe, weil am Ende des Tages hattest du deine Karriere, hast sie aufgebaut und, äh, hast dabei gleichzeitig eben auch, ähm, dein Studentenleben genossen. Und es ist ja nicht nur so, dass du es nur genossen hast. Also, wie du ja auch gerade gesagt hast, ich glaube, die Corona-Zeit, die hat einige geprägt, in, äh, vielerlei Hinsicht auch sehr negativ. Und, ähm, da kannst du auch zum Teil einfach nur stolz drauf sein, dass du trotzdem dran geblieben bist. Ich glaube auch für viele, ähm, Personen ist s so 'n Studium auch wahnsinnig kräftezehrend. Und, ähm, man vergleicht sich natürlich immer nur mit den Leuten, die man direkt im Umfeld hat, und meistens sind das dann auch Leute, die eben auch ähnliches erreichen wollen oder erreicht haben. Und, ähm aber wenn es eben genau in solchen Situationen so ist, dass es dir dann so richtig an den Karren fährt, dann kannst du dir echt klar machen: Hey, Zeit ist relativ, in Anführungszeichen, und, ähm, du wirst noch lange genug arbeiten dürfen und können. Und wenn du da jetzt einfach 'n bisschen länger Zeit gebraucht hast, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Und, ähm, vielleicht auch manchmal, wenn dann wenn du das Gefühl hast, „Boah, jetzt, jetzt gerade in dieser Sekunde, ist es ganz schlimm,” einfach wirklich richtig plakativ tief durchatmen. So richtig tief, so tief es wie irgendwie geht und dann ausatmen und dann klarmachen: „Okay, was denke ich hier eigentlich? Ist das wirklich ist das wirklich so?” Und das könnte da könnte ich mir vorstellen, dass es dir hilft.
Mhm. <chuckles> Ne, wahrscheinlich nicht. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, es tat auf jeden Fall jetzt schon mal gut, das, äh, so zu hören. Also, es, äh, ja, ich sage mal, ne, dass wenn ich dann da rational selber darüber nachdenke, dann, äh, sehe ich das auch so, wie du es jetzt eigentlich, äh, gesagt hast. Ich glaube, da muss man sich irgendwie einfach selber noch mal dann auch in den Momenten, wo dann dieser innere Kritiker so laut ist, dass man da, sich einfach irgendwie nochmal sagt: „Hier, aber das und das habe ich ja jetzt auch schon erreicht, so. Ich, äh, habe durchgehalten im Studium.“ Es ist jetzt also, ich bin auch nächsten Sommer dann tatsächlich fertig, also, es ist jetzt auch absehbar. Ähm. Genau, jeder hat sein sein eigenes Tempo und wie du schon gesagt hast, also, äh, ich werde ja dann noch sehr viel arbeiten können und, äh, mit 'nem abgeschlossenen Jurastudium ja vielleicht auch nicht, äh, den allerschlechtesten Job finden, hoffentlich, ne? Äh, genau und, äh, ja, wie du scho auch schon gesagt hast, also, hast du ja auch völlig recht so wenn wenn man dann irgendwann als Rentner dann zurückschaut, ob man dann jetzt mit mit, äh, 25 oder 28 angefangen hat zu arbeiten, ist ja dann wirklich eigentlich völlig egal. Diese 3 Jahre, die sind ja dann, äh, nichts. Und ich hatte ja trotzdem 'ne schöne Zeit, sage ich mal in der Zeit. Insofern, ja, ist es, glaube ich, wirklich einfach also also, einfach ist es nicht, aber man muss sich einfach irgendwie vor Augen führen, so man, äh, braucht da wirklich nicht so streng mit sich selber zu sein.
Ja. Ja, sicherlich, sicherlich. Ganz ehrlich, zähle einfach auf, was du schon bisher geschafft hast. Und wenn du das mal in der Masse siehst und anerkennen kannst, dann glaube mir, dann is wird das alles auch 'n bisschen einfacher für dich, äh. Und, äh, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Und du rockst das Staatsexamen sicherlich und kannst dann auch ganz einfach in das Arbeitsleben einsteigen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
Vielen, vielen Dank und danke für's Gespräch, hat sehr gut getan, danke.